Ну, да, наверное, слишком много заботы. Я думаю и о детях одновременно, а, как бы им помочь, и о себе, как выгрести вот в этой, в этой ситуации, как порешать там какие-то финансовые вопросы. И понятно, что когда я читаю книгу, допустим, ам, ну, скажем, Пикуля, да, на ночь глядя, я думаю совершенно не о не о Екатерине II, о которой он прекрасно пишет, <chuckles> а я думаю о себе, сравнивая себя с нею. <chuckles> Потом у меня мысль уходит куда-то в повседневные дела, я вспоминаю о том, что мне надо сделать завтра, готовлюсь к этому, а продолжаю читать. Н ну, подожди, Свет, ну, остановись, наверное, да.
Да. Мгм.
Ой.
Ну, вообще, а, на самом деле, э, из того, что ты рассказываешь, то ты очень занятой человек, эм, с э, многозадачный. И, э, даже люди, которые, а, вот молодые, они не в не вы не вывозят это всё, вот с таким списком задач. То есть мне кажется, с тобой всё хорошо, на самом деле.
Мгм. Мгм. А, спасибо. <chuckles>
Вот, э, да, просто на тебе действительно много всего. Знаешь, что бы я посоветовала тебе? Просто вот еще разбивать списочек, а, срочные, а Знаешь, вот 4 квадрата из 4 частей? Да, срочное-важное, срочное-неважное, и так далее. И знаешь, а остальное вот, э, пусть подождет, как бы. Знаешь, этот, э, реклама была по телевидению- "И пусть весь мир подождет". Ты уже, извините, имеешь право никуда не спешить, да. Вот немножко будь добра к себе и сделай, а, будь к себе, знаешь, немного снисходительна. Мне так кажется.
А, да-да-да, да. Ага. Да, и пусть весь мир подождет. <laughs> Мгм. Ой, спасибо. Вот на самом деле, а, иногда бывает важно услышать просто похвалу всему сво всему тому, что ты делаешь, и тогда наступает, э, некоторое чувство удовлетворения, удовольствие от того, что ты делаешь, и, наверное, меньшая тревожность. Я надеюсь, что, м, она снятие вот этого стрессового си симптома, оно с даже поможет мне меньше отвлекаться на какие-то второстепенные задачи, сосредоточившись на чём-то более важном. Я обязательно составлю этот квадрат, буду ему стараться следовать и, конечно, м, попытаюсь, наверное, сместить, м, сократить часть нагрузки, чтобы меньше было вот этого с напряжения повседневного. А за похвалы а за похвалы отдельное спасибо! <chuckles>
Конечно. Пожалуйста. Да, я рада была те помочь. Обращайся.